Ouais, donc je sais pas si c'est si c'est bien de faire ça aussi parce que les gens du coup ils vont juste utiliser un VPN et puis utiliser TikTok quand même. Mais heu, voilà, il y a des méthodes en fait qui sont mises en place, mais je pense qu'il faut limiter quand même le le potentiel addictif de ces applications et et pousser les applications à à travailler un peu sur ça, parce que voilà, des lois, ouais, c'est c'est très addictif, c'est fait pour, heu, pour que tu tu scrolles le plus longtemps possible et du coup, heu, bah, c'est, il faut juste, voilà le problème il est là donc heu, créer des lois mais c en gardant le potentiel addictif, c'est pas, heu, forcément, heu, utile je pense, parce que quand quelqu'un est addict, qu'il y a une loi ou pas, il va il va, heu
Ouais. Oui oui. Mmh. C'est vrai que c'est très addictif, hein. Ouais, c'est ça ouais, c'est ça. Mmh. Il oui, de toute façon, s'il est addict, il la loi, peu importe, en fait, il va continuer à faire ce qu'il veut.
Voilà, exactement, ça c'est un débat qui est très, heu, après qui est très complexe sur toutes les actions, hein, heu, mais heu, ouais, je je pense qu'il y a pas de solution miracle de ce côté-là, il faut, voilà la sensibilisation, ça peut être non, il y en a pas, malheureusement, ouais.
<chuckles> Heu, oui, clairement, mmh. Ouais, en tout cas, pour l'instant, il y en a pas. Ouais. Et finalement pour toi, les relations, c'est quand même, heu, plutôt en vrai ou heu, par l'intermédiaire des réseaux sociaux?
Bah, moi, je je, j'utilise les réseaux pour, heu, ce que ça apporte, donc dans le cas où il y a où il y en a besoin, mais heu, oui, j'estime que ça remplacera jamais le le le physique, donc heu, jamais je choisirai, heu heu, les réseaux sociaux, heu, à la place d'une relation physique parce que, heu, c'est tout simplement moins moins moins utile, moins moins agréable. Donc voilà, c'est à utiliser selon moi en cas de en en substitut en fait, mais pas en remp en en
Oui. Oui. Mmh mh. Ouais, en cas d'éloignement par exemple.

Ouais, je pense qu'il faut comprendre le le fond qu'il y a derrière ça, c'est que souvent, c'est lié à un problème de confiance en soi et puis d'estime, heu, d'estime de soi. Je pense que les jeunes, ils ils ont quand même beaucoup de bah ils sont très liés aux réseaux sociaux et c'était très important, heu je me rappelle quand moi j'étais plus jeune justement au collège et cetera, le nombre de de likes, heu, sous ta photo, c'était quand même un un gros indicateur de de ton «statut» entre guillemets. Of c'est c'est pareil maintenant, hein, heu, mais sur d'autres réseaux sociaux, heu, je pense que c'est très mauvais parce que, bah, c'est comme si tu avais une note en fait sur toi, sur ta personne alors que c'est pas le cas, heu, tu tu juges, heu, juste, heu, oui, bah, ça n'a rien à voir et quand tu es jeune, tu peux pas forcément le comprendre, ça. Donc je dirais de limiter sa présence sur les réseaux comme ça, heu, et tu tu en fait si si tu es impopulaire, ça va ça va pas détruire ta confiance en toi et si tu es populaire, tu vas pas te baser que sur heu, sur des des choses superficielles. C'est ce qui arrive un peu trop facilement avec les jeunes, ouais.
Moui. Oui, oui, oui. Exactement. Ouais. Oui. Ouais. Non oui, ça n'a rien à voir. Mmh. Oui. Mmh mh. Que sur ça. Ouais. Ouais ouais. Donc ça c'est un 1er conseil que tu donnerais aux jeunes, du coup, hein, heu, heu, pff ne ne pas se fier à l'indicateur, heu, des, heu, des followers comme on dit. Heu, est-ce que tu pourrais leur leur donner un 2e conseil justement pour arriver à préserver, hein, cette intimité?
Ouais. Exact, ouais. Bah, il y en a il y en aurait d'autres, heu, donc déjà limiter son son utilisation des réseaux parce que, heu, il y en a qui passent beaucoup trop de trop de temps dessus. Heu, je crois qu'il y a des applis pour ça d'ailleurs, heu, donc pourquoi pas aller voir ça. Ouais, pour le temps d'écran et puis il y a il y a aussi le fait de supprimer l'application quand, heu, t'en as pas besoin, ça, ça peut marcher aussi. Euh, et puis éventuellement ben, voilà de ne pas être trop, heu, de ne pas trop dévoiler de sa vie de de sa vie, heu, de garder quand même des choses dans le cadre privé, donc tout ce qui est, heu, bah très, heu, famille et cetera, par exemple. Ou, heu, voilà, pas forcément, heu, tout cacher mais voilà, je bien choisir ce qu'on montre, c'est important quand même
Oui? Oui, c'est vrai, hein. <gasps> Oui, pour le temps d'écran. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu penses tu penses pas que heu, peut-être au niveau scolaire, il devrait y avoir des mini formations justement, hein, pour les peut-être les collégiens notamment pour apprendre à bien se servir des des réseaux sociaux? Tu penses que ce serait une bonne idée?
de faire le tri. Ouais peut-être une forme de sensibilisation. Heu, pourquoi pas pourquoi pas. Après, heu, je sais pas si ça si ça marcherait parce que souvent les jeunes n'aiment pas, heu, forcément heu, n'aiment n'aiment pas for en fait ils ne ils n'ont pas, heu, dans dans leur il faut que ce soit pédagogique, alors, il faut que ce soit ludique, là ça pourrait marcher mais
Oui, par exemple. Oui. Oui, qu oui, oui, quelque chose de très ludique, ouais.